आजकल ना मैं बहुत दुविधा में फंस गई हूँ क्योंकि क्या है ना, मेरे परिवार वाले ना, बहुत ही पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को ना अभी भी निभाते आ रहे हैं क्योंकि मैं ना, मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। बस ये है कि वो दूसरे कास्ट से है और मेरे परिवार वाले चाहते हैं कि, "नहीं, तुम मेरे अपने कास्ट से शादी करोगी और मेरे अ, मतलब मैं जिसको चुनूँगा, उसी से तुम करोगी क्योंकि हमारी पीढ़ियों से चलती आ रही है कि लड़कियाँ प्यार-व्यार नहीं कर सकती हैं, ना ही अपने पसंद से शादी कर सकती हैं।" तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं अपने परिवार की सोच मैं बदलूँ, तो बदलूँ कैसे? क्योंकि मैंने उन्हें बताया कि देखिए, लड़का बहुत अच्छा है। जात का क्या है? अपना भी जात में भी बहुत ऐसी न म परेशानी आती है। आप खुद देखते हैं कि लड़की इतना मतलब परेशान होती है, शादी होने के बावजूद वो डाइवोर्स ले लेती है, ये-वो होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि अ, अपने कास्ट में शादी करें, तो खुश रहें। हम दूसरी कास्ट में भी शादी करेंगे, तो हम बहुत खुश रहेंगे क्योंकि हम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो मेरी बात को समझिए। ये जो पीढ़ियों से आ रही जो प्रथा है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। तो मैंने ना उन्हें समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, पर वो समझने को तैयार ही नहीं है कि, "नहीं, क्या समाज क्या बोलेगा? देश-दुनिया क्या बोलेगा? रिश्तेदार क्या बोलेंगे? हमारी पीढ़ियों से चलती आ रही परंपरा को मैं तोड़ दूँ तुम्हारे लिए? बिल्कुल भी नहीं।" तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं उन्हें समझाऊँ, तो समझाऊँ कैसे? तो कृपया करके आप कुछ ऐसा मुझे सुझाव दें, ताकि मैं ना अपने परिवार को समझा सकूँ और मैं अपनी पसंद की शादी कर सकूँ।
हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। जी, देखिए मैं बिल्कुल आपकी बात समझ पा रही हूँ और आपके जो अ, मन में ये हताशा है और जो एक तरह से चाह भी है कि भई क्यों एक जाति के नाम पर किसी को मना किया जाए और जब आपने अपना जीवनसाथी चुन ही लिया है, तो मैं समझ सकती हूँ आपकी हताशा। तो अ, इससे पहले कि हम कुछ रास्ते निकालें आप मुझे थोड़ी-सी और जानकारी दें इस विषय में जैसे कि
जी। हुँ। जी।
आपने कहा कि परिवार के लोग बिल्कुल भी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं हैं, उनका पीढ़ियों से जो चीज़ चली आ रही है वो उसी पर टिके हुए हैं। तो आप मुझे बताएँगे कि जब से आपने ये बात उनसे साझा की है सबसे ज़्यादा परिवार में कौन-सा रिश्ता है जो कि इससे नाराज़ है। मतलब आपके करीबी लोगों में से ही कौन है जो कि बिल्कुल ही इसके लिए इसके विरोध में हैं? जी।
जी। हुँ। जी। जी। जी। देखिए, सभी विरोध कर रहे हैं सिर्फ़ एक मेरे भाई हैं जो मेरे स मतलब सुझाव से ब मतलब अ, परिचित हैं कि हाँ चलो तुम जो बोल रही हो सही बोल रही हो, पर मुझे लड़के से मिलना है। तो वो कुछ एक एक हद तक तो चलो सही बोल रहे हैं पर बाकी जो घर वाले हैं मम्मी-पापा, चाचा, चाचू सब कोई सब मेरे खिलाफ है कि तुम नहीं कर सकते हो तुम्हें करने मैं दूँगा ही नहीं तुम कैसे करोगी? तो मैंने उनको बोला कि अगर आप करने नहीं दिए ना तो मैं भाग जाऊँगी या फ़िर मैं ब कहीं बाहर शादी कर लूँगी। तो उन्होंने ना मेरा फ़ोन-वोन ले लिया मुझे घर में ही जैसे, तुम कब पढ़ने भी नहीं जाओगी, तुम घर में रहोगी तो अब मैं मतलब घुटन जैसा महसूस कर रही हूँ। मैं उस पीढ़ी को ना मैं ख़त्म करना चाहती हूँ क्योंकि देखिए पीढ़ी ना ज़रूरी नहीं है कि अ, चली आ रही पीढ़ी वो सही हो वो गलत भी तो हो सकती है। और गलत होती है मैं खुद देखी हूँ, मैं रिश्तों में देखी हूँ कि शादीशुदा लोग अलग हो जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ब अपनी जात में शादी करें तो ही क्या पता ख़ुश रहो।
हुँ। जी।
तो मैं चाहती हूँ कि मुझे समझे, तो मेरे भाई ना बहुत कोशिश मैं अपने भाई को मिलवाई लड़के से, तो भाई को ना लड़का बहुत पसंद आया। वो बोले, "ठीक है तुम शादी कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ पर बेटा, परिवार वाले उम, मानेंगे तब ना।" तो वो भी समझाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं कि देखो देखिए मान जाइए, लड़का मैंने देखा है बहुत पर वो लोग ज़िद पे अड़े हैं कि, "मैं ये पीढ़ियों से चलती आ रही परम्पराओं को मैं नहीं तोड़ूँगा, समाज क्या बोलेगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, तुम सोच भी सकते हो तुम क्या बात हो।" मेरे भाई को भी बहुत डाँट दिया गया। मुझे तो मतलब घर पे ही बैठा दिया, मैं पढ़ाई-वढ़ाई तक छुड़वा दिए कि तुम शायद कुछ ग़लत काम कर लोगे उसके साथ तो तुम्हें कहीं जाने नहीं मिलेगा। तो मैं घर में इतना मतलब कैद हो चुकी हूँ ना कि मैं उनको समझा-समझा के थक गई, मैं बाहर से भी काफ़ी मदद लेने की कोशिश की फ्रेंड लोग से, मेरे दोस्त लोग आई, समझाई मेरे प परिवार को समझाने की कोशिश भी की पर मेरे परिवार वाले समझने को तैयार ही नहीं है कि नहीं मैं बिल्कुल नहीं समझूँगा। ये मेरे ही पसंद से शादी करेगी और अब मेरे ही जात में भी शादी करेगी दूसरे जात में तो ये शादी करेगी ही नहीं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आख़िर मैं अपने परिवार को कैसे समझाऊँ?
हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। जी। हुँ। देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ पा रही हूँ और ये बेचैनी इसीलिए है कि परिवार के लोगों ने बिल्कुल इसके लिए सुनना ही बंद कर दिया है, जैसा मैं समझ पा रही हूँ। तो अ, आप मुझे क्या ये बताएँगी कि आपने उनको समझाने के लिए मतलब इस संघर्ष को अगर मैं कहूँ, तो इसको सुलझाने के लिए आपने क्या-क्या कोशिशें की हैं? एक तो आपने सीधे आकर बताया, पर इसके अलावा भी किसी तरह की कोशिश की है कि वो लोग मान जाएँ? तो बताएँ।
जी। हुँ। हुँ। जी। मैंने ना कोशिश की मैंने मतलब अ अ, जो हम हम लोग की न आगे जो मतलब रिश्तेदार हैं, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की देखिए, आप लोग अपना सुझाव बदलिए आप लोग खुद देखें हैं कि हम लोग के जात में कितना मतलब नुकसान हुआ है। लड़की शादी की है, पर उसको इतना परेशानी का सामना करना पड़ा है, इतना मतलब उसको दिक्कत हुआ है, तो फिर वो अलग हुई है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो बोल रहे हो, वो सही हो। चलो, हम एक एक समय तक मान लेते हैं कि आप लोग सही हो, पर अम, अब तो कम से कम आप लोग स्वयं बदलिए, इतना समय सब कुछ बदल रहा है। इतना मतलब अ, आजकल इतना डेवलप हो रहा है। आप लोग क्यों नहीं हो रहे? आप पुरानी ही चीज़ों को लेके क्यों चल रहे हैं? पुरानी पीढ़ियाँ, ज़रूरी नहीं है कि वो सही हों। तो ये तो मुझे ज़िंदगी गुज़ारनी है ना, ये मेरा फ़ैसला होना चाहिए, मैं किससे शादी करूँ, किससे ना करूँ। तो आप क्यों मेरा फ़ैसला ले रहे हैं? अगर आगे चल के कुछ होगा, तो आप तो नहीं ज़िम्मेदार बनेंगे, बनूँगी मैं ही। मैं ही अपना सफ़र करूँगी, तो आप लोग क्यों म मेरा परेशानी बढ़ा रहे हैं? तो मैंने ना बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो लोग ना एक ज़िद पे अड़ चुके हैं कि, नहीं का मतलब नहीं। मतलब हमा हम अपनी परंपराओं को तो तोड़ेंगे ही नहीं, चाहे तुम जो कर लो। मैं बिल्कुल नहीं तोड़ूँगा और क्या हो गया है कि मेरी शादी तक करने का फ़ैसला में आ गए हैं कि, अब तुम्हारा शादी किसी भी हालत में मैं कर दूँगा। रिश्ता-वुश्ता सब ढूँढ रहे हैं। मुझे अब समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं उन्हें कैसे समझाऊँ या फिर मैं कैसे अपने दो जो मेरा बॉयफ्रेंड है, उससे मैं कैसे बात करूँ? क्योंकि मोबाइल-वोबाइल सब ले गए। वो भी बहुत कोशिश किया मुझसे बात कर मेरे घर तक आ गया वो। मेरे घर आके मेरे परिवार लोग से बात तो क्या किये वो, परिवार वाले ना उसे भगा दिए धक्के मार के और बोले कि आइंदा से तुम यहाँ आए ना, तो तुम तुम्हारा ख़ैर नहीं, तुम्हारे परिवार को बहुत दिक्कत होगा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं उन लोगों को कैसे समझाऊँ? कैसे मनाऊँ कि परंपराएँ वो लोग छोड़ दें और आगे बढ़ें? इस परंपराओं को अब छोड़ दें कम से कम क्योंकि परंपराएँ हमेशा हम पालन करने के लिए नहीं होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये चलती आए, तो वही सही है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो लोग को मैं समझाऊँ कैसे।
हुँ। जी। हुँ। हुँ। जी। हाँ। हुँ। जी देखिए बिल्कुल, बिल्कुल मैं समझ पा रही हूँ आपके इस पीड़ा को जिसके चलते आपकी ऐसी अ, भावनाएँ आप मुझ मेरे साथ आज साझा कर रही हैं अ, क्या आप एक छोटी-सी अ आप ये बात बताएँगी कि असल में अब जब आपने परिवार की स्थिति देख ली है उनका इरादा देख लिया है कि वो बिल्कुल टस-से-मस होने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में आपने अब आगे आपने या आपके जो जीवनसाथी हैं आगे अ, उन्होंने क्या सोचा है कि वो अब शांतिपूर्वक मान जाएँगे या परिवार से दूरी बना लेंगे? क्या कुछ आप लोगों ने ऐसा कुछ सोच पाए हैं?
जी। हुँ। जी। जी। जी देखिए, हम लोग ने सोचा था मतलब पहले ही सोचा था कि शायद परिवार वाले नहीं मानेंगे ना तो हम लोग शादी करके नहीं होगा अलग रहेंगे। क्योंकि धीरे-धीरे शायद वो मान जाएँ हम लोग को ख़ुश देखे ख़ुश उम, एक दूसरे के साथ देखे तो शायद वो लोग मान जाएँ। पर ऐसा हो रहा है न कि मैं घर से बाहर ही नहीं निकल पा रही हूँ तो मैं उससे मिलूँ कैसे। मुझे तो यही अभी समझ नहीं आ रहा है कि मैं घर से बाहर निकलूँगी तभी तो उससे मिल पाऊँगी। मेरा मोबाइल भी ले लिया गया है। मैं 1 बार कोशिश की कि चलो घर की जो फ़ोन होती है टेलीफ़ोन उससे उससे बात करते हैं। तो पापा ने पकड़ लिया मुझे उसके बाद तो वो भी बोले कि, "टेलीफ़ोन तो का काट ही दो इसका। इसको रूम में लॉक कर दो।" तो फ़िर मैं तो मतलब उम, परेशान हो गई हूँ कि आख़िर मैं ऐसा क्या करूँ जो वो लोग मान जाएँ। और कुछ ऐसा मतलब चमत्कार हो जाए जो वो लोग नई पीढ़ी द दर पीढ़ी जो रिश्ते चलती आई हैं न वो कम से कम थोड़े-से समय के लिए तो मतलब भाई बदल जाएँ। क्योंकि अ, जो जीवन ज जो जीवन गुज़ारेगा उसको ना फ़ैसला लेना चाहिए कि नहीं उसकी जगह पर कोई और फ़ैसला ले वो तो ज़िंदगी जिएगा नहीं। तो ये पीढ़ी कब ख़त्म होगी मुझे तो यही समझ नहीं आता मैं उन लोग को समझा-समझा के थक गई हूँ। उल्टा वो लोग मुझे समझाने आते हैं एक-एक करके आते हैं बेटा कर लो बहुत ख़राब होता है दूसरा जात का तुम्हें ये नुकसान होगा वो नुकसान होगा। तो मैं समझाने बैठती हूँ तो वो लोग चले जाते हैं तो मुझे समझ नहीं आता है कि आख़िर ये पीढ़ी कैसे मैं उन लोगों को समझाऊँ कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये रिश छोड़ दे ये ज़िद और मुझे मेरे हिसाब से शादी करने दें। जी।
हुँ। हुँ। जी हुँ। हुँ। हुँ। देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ पा रही हूँ और इसमें आपकी कोशिशें भी काफ़ी दिख रही हैं कि आप अपनी तरफ से समझाने की कोल्म की बात कर रही हैं। तो अब देखिए, अगर हम स अ, इससे निकलने के या इस परेशानी के सुझाव अगर सोचें, तो अ, सबसे पहले तो देखिए, आपको ना क्या करना चाहिए कि अगर आपके परिवार में, देखिए, अगर अ, जहाँ पर आप रह रही हैं, बिल्कुल नज़दीकी रिश्ते अगर अ, वो नहीं मान रहे हैं, वो तो मैं समझ गई। पर थोड़ा-सा बाहर कई बार क्या होता है कि कोई चाचा-मामा या ताऊ जी, कोई ऐसे परिवार के सदस्य होते हैं या कई बार दोस्त भी, जिनको कि आपके परिवार वाले भी बहुत मानती हैं मानते हैं और आपकी भी उनके साथ अच्छे रिश्ते हैं। तो ऐसे में किसी से परामर्श लेना या उनको मध्यस्थता के लिए बुलाना कि वो आपसे भी बात करें और आपकी बात समझकर, इन्हें भी समझाने की कोशिश करें। उसका ज़रूर आप एक बार बात करके देखें किसी से, जो कि ऐसा हो, जो दोनों तरफ से, कहते हैं ना कि भई, उनको भी ये ना लगे कि वो हमारी बेटी की साइड ले रहा है और आपको भी ये ना लगे कि वो उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। इस तरह से किसी को बीच में बुलाना सही रहेगा और अभी जिस तरह से आपने बताया, तो मैं समझ सकती हूँ कि रिश्तों में काफ़ी कड़वाहट आ गई है। पर चूँकि, अगर आप उनको शुरुआत में मनाने की पूरी चेष्टा करना चाहती हैं, तो आप बहुत ही सरल तरीकों से और धीरे-धीरे अ, कोशिश करें कि आप अपनी तरफ से रिश्तों को एक सरलता से वापस उसी आकार में लाने की कोशिश करें, जो कि पहले था। उससे होगा क्या कि जब एक बार हो सकता है, इन्हें दिखे कि, "भई, ये ज़्यादा बहस नहीं कर रही है और हमारे साथ बात मान भी रही है।" तो हो सकता है, थोड़ी-सी आपके साथ हमदर्दी हो जाए और साथ में वो, जो मध्यस मध्यस्थता जिनसे की होगी, उन्हें भी आप कहिए कि भई, वो बारी-बारी से आ आकर इन्हें समझाने की कोशिश करें और एक हद पर तो फिर देखिए, सीमा तय करनी ही पड़ेगी। जब आपको लगता है कि नहीं, मैंने हर कोशिश कर ली है और कहीं से भी कोई रज़ामंदी का कोई, जिसे कहते हैं ना, कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो फिर ऐसे में आपको फिर कोई एक कड़े मन से हालाँकि मैं समझ सकती हूँ, उसमें दुख भी होगा आपको। पर चूँकि आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना है, तो आपको कड़े मन से कोई न कोई निश्चय करना ही पड़ेगा और फिर आप अपने जीवनसाथी के साथ मिलकर उस बारे में सोच सकती हैं। जी।
हुँ। जी। हुँ। जी। जी। हुँ। जी। जी। हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। जी। जी। हुँ। जी, जी। बिल्कुल, आपने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी है। शायद अगर आपकी बात मैं मानूँ ना, तो शायद मेरे परिवार वाले मुझसे उतने नाराज़ ना हों और मैं अगर थोड़ा-सा आवाज़ अपना टाइट करूँ ना, तो शायद मुझे अपना आवाज़ उठाने का मौका दें और मैं अपने जो जीवन साथी हैं, जिन्हें मैं बनाना चाहती हूँ, उनके साथ मैं जीवन व्यतीत कर सकूँ। तो इतनी अच्छी सलाह देने के लिए आपका धन्यवाद।
जी। मेरी भी शुभकामनाएँ हैं आपके साथ, धन्यवाद।